Ja, auf jeden Fall, und dann und dann, wenn der L wenn die Person nicht passt, dann meinst du gleich Therapie: „Bäh“, ne, so also, ist doof. Aber ja, also, am Anfang hat meine Therapeutin war gut und da habe ich mich auch leicht geöffnet, aber zum Schluss dann habe ich ja gesagt: „Nix mehr!“ Ja, und dann noch mal zu wechseln und die Geschichte noch mal von vorne alles erzählen. Boah, ja, das ist anstrengend.
Äh, i irre, ne? Ja. Ja, richtig, richtig. Mhm. Ja. Ja. Nein, das ist ja auch wieder Wahnsinn. Ja, ne, ich weiß, ich war also, ich ja, ne, und und ich finde auch, das ist jeder wir sind alle anders, ne, und und ich glaube, da kommt 'n Punkt dann du kennst dich ja auch selber gut genug, ne, und wenn sich das e einfach nicht mehr gut anfühlt, dann muss man's auch gehen lassen, ne?
Ja. Genau, ja auf jeden Fall. Aber du, war toll, mit dir drüber mal zu plaudern. Hat mich gefreut, tschüss.
Ja, Mensch, du. Ja. Ja, dir auch.